Mm, parang
Alam mo yung babaliktarin rin ang sitwasyon.
Naku, ayan na nga magga-gaslighting, gano'n.
<chuckles> Ay naku. Ugali talaga ng tao ano.
Mm, mana-mana din, ganyan.
Ang hirap din pakisamahan ng ganyan eh, pero alam mo yun, mm.
Mm, kasi hind
Normal naman magkamali.
Oo, pero yung paulit-ulit at sobra-sobra, kailangan ng may ano mag-step up, di ba?
Kaya Tama, mag-character development ka naman, hindi yung mananatili ka nalang.
<laughs> Oo, parang 2025 na, gano'n. <chuckles>
Oh, di ba. pero ang hirap din kasi sa ating mga Pilipino ano, parang usong uso cul cancel culture, hindi lang sa Pilipino eh, maski sa ibang bansa.
Mm, oo sa Korea, lalo na dun.

Ayan, depende kung matanda na talaga 'no kung anong henerasyon yung pinanggalingan.
Oo, kung ano yung kinalakihan, walang adjustment, siyempre bago na yung panahon ngayon
'Di ba? Ipipilit pa din nila, 'di ba?
Mm. Kasi yun ang tingin nila noon, noon tama pero ngayon hindi na, o kaya noon hindi napapansin, 'di ba?
Mhm. Pinababayaan lang.
Oo.
Eh, 'yang pagkakamali talaga na ano. Ikaw ba may pagkakataon na ba na nakagawa sayo ng mali, pa'no mo inano siya pinagsabihan?